Mhm mhm, iya sih emang ya kalau teknologi itu juga membuka ruang ekspresi ya gitu dan koneksi sosial, gitu kan. Mmm, ya apa ya, lewat platform digital gitu anak muda bisa berbagi cerita juga, saling dukung gitu dan, eee, nggak apa ya, banyak juga gitu yang mungkin bergabung dalam komunitas yang memang, apa, peduli dengan kesehatan mental gitu, mhm mhm. Terus, karok soal mempengaruhi suasana hati nih ya, mmm, terutama media sosial itu ya, eee, menurutku memang media sosial itu jadi eee, bisa jadi kayak pedang gitu ya, bermata dua.
Mhm. Benar. Heeh. Mhm. Benar, mhm mhm mhm. Heeh. Mhm. Iya, <chuckles> gimana tuh, Mas?
Aduh. Jadi kadang tuh bisa buat suasana hati dan, eee, apa ya, mmm, mungkin <tsk> anak, apa ya, kese kesuasaan hati para pemuda ini anak muda ini jadi kayak bergejolak gitu loh kadang-kadang. Karena kan, eee, apa ya, eee, media sosial kan kadang sarang apa ya, Mbak, ya bukan sarang sih, kalau ke sarang kok keliatannya jelek banget gitu, mmm, aku sendiri gitu ya, eee, melihat media sosial itu kayak sering membanding-bandingkan hidup juga gitu. Terus mungkin ada tren-tren yang memang, apa ya, flexing kayak gitu-gitu tuh, itu juga kena loh di mental gitu kan, iya kan? Mhm, jadi ya
Mhm. Mhm. Waduh, heeh heeh. Mhm. <chuckles> Gimana? Oh, ya ya ya ya. Mhm. Oh iya, masuk akal sih, Mas, iya iya iya. Mungkin heeh, apa ya, anak-anak muda ini kayak terpacu gitu ya untuk bisa, eee, seperti itu, kayak contohnya update beberapa artis atau influenser, eee, lagi posting apa di kapal pesiar, liburan mewah, kayak gitu-gitu. Mungkin, apa ya akhirnya nyerangnya gini nih, secara usia mungkin sama ya. Jadi ada beberapa anak muda mungkin yang berpikir, "kalau orang dia bisa, kenapa aku enggak? Gitu kan, pasti aku juga bisa dong". Nah akhirnya, bisa menggunakan segala macam cara mungkin pinjam uanglah, atau nipu orang, penggelapan dana dari orang tua dan segala macam untuk bisa, mmm, memperlihatkan atau mempertunjukkan kehidupan yang, eee, apa ya sing itu tadi seperti yang Mas bilang gitu nggak sih?
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm, mhm. Iya. Oke. Iya iya iya. Betul betul. Mhm. Iya s <chuckles> Heeh. Mhm. Mhm.